Olha, na verdade foi começou isso, eh, eu acho que depois que eu tive filhos foi um f foi um dos motivos, né, são vários motivos aí que foram, eh, depois que eu tive filho, por quê? Porque eu sou super preocupada com, eh, com saúde, eh, preocupada se vai ter um lugar, se alguém vai passar mal, se eu vou conseguir dar conta de sabe, daquela então eu já crio todo um uma, né, eu crio uma uma história em volta daquilo tudo. Eu falo: "Gente, pensou se eu for" Eu já penso assim, eh, meu marido fala: "Você tem você pensa negativo, você não pensa positivo". E é verdade, mas eu tam
Aham. Você pensa no que é que pode dar errado, você não pensa na parte boa. Aham.
É, eu só penso que vai dar errado, <chuckles> as coisas que vão dar certo já parece que assim, né, tem que dar, mas as erradas eu tenho que consertar, eu tenho que estar lá, eu tenho que ter remédio, eu tenho que ter tudo, então eu fico muito estressada, sabe. Eh, pra você ter ideia, né, quando eu vou e viajo com as crianças, eu vejo os hospitais aonde que eu posso eu tenho essa, sabe, eu tento, eh, eu tento ver pra eu ficar seguro e deixar ele seguros, né, eh, enfim. Eh hã.
Aham. Olha, com relação a isso, até dos hospitais que você falou, é um método de prevenção aí, né. Então, não tem nada de errado, sabe, eu acho que é o ponto do exagero que talvez esteja te atrapalhando bastante, né. É uhum. E, por exemplo diga.
É. É, verdade. É, esse é um hum. Não, pode falar me dá me fala aí que eu quero ouvir. <chuckles>
<laughs> Por exemplo, quando você vai viajar, assim, você falou que procura os hospitais mais próximos, quer estar com tudo, assim, já pesquisando, você já chegou a fazer algum tipo de planilha, algum tipo de tem algum caderno de viagem, por exemplo?
Uhum. Uhum.